Hayatın herhangi bir yerinde nefes egzersizine ihtiyaç duyuyor musun? Nefes egzersizi yapıyor musun?
Tabii ki, eee, birçok, ııı, yaptığım nefes egzersizi var. Eee, evet, eee, kesinlikle. Yani, eee, gün içinde çoğu zaman fark etmeden otomatik olarak nefes alıp veriyoruz. Eee, ama aslında, ııı, nefes, yani sadece bir hayatta kalma refleksi değil, aynı zamanda bedenimizi, zihnimizi dengelemenin en doğal yollarından biri.
Ya. Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet. Peki mesela hangi dönemler, yani, nefes egzersizini nasıl yapıyorsun ve hangi dönemlerde, nasıl ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun? Normal alıp verilen nefesten farkı nedir?
Ya Hı hı. Güzel bir noktaya değindin. Aslında, ııı, günün her anında, ııı, bu nefes egzersizlerini yapmak mümkün. Eee, örnek veriyorum, eee, çalışırken, eee, iş molasında, hani, bir 10 dakika, hemen böyle bir 5 dakika nefes egzersizi yapıp daha rahatlayabilir
He he. Evet. Evet, evet.
yani, rahatlayabilir insanlar. Onun dışında, ııı, özellikle, ııı, yoğun, çok, ııı, kalabalık yerlerde yaşayıp trafik sorunu mesela olduğunda trafikte insanlar çok geriliyor. Mesela bu trafikte beklerken çok tavsiye ederim <smacks lips> bu nefes egzersizini. Eee, ve, eee, aslında daha böyle bedensel ve zihinsel olarak zinde kalmamızı sağlayan, eee, ve, eee, uykudan önce yapılan bu nefes egzersizleri çok değerli ve çok önemlidir.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, uykuya da yani, böyle günlük hayattakini değil de gün sonundaki noktadan böyle bir soru soracak olsam uykuya dalmakta zorlanır mısın ve nefes egzersizini keşfetme süren aslında uykuya dalmayla ilgili süreçte mi gerçekleşti? Nasıl keşfettin?
Hı hı. Hı hı. Eee, yani, şöyle, eee, ben, emm, anksiyete problemleri yaşadım, eee, ve bu anksiyete problemlerimi aşmak için, eee, bir, eee, psikoterapistle, eee, devam ettim bu süreçte ve psikoterapist bana nefes egzersizlerini önerdi. Eee, birçok nefes egzersizi var, işte rahatlatmaya yönelik, zinde kalmaya yönelik, bağışıklığı güçlendirmeye yönelik. Eee, ben bunları denedim ve bu nefes egzersizlerinin içine girdiğimde kendimi çok rahat hissettim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Peki, şeyi soracak olsam mesela psikoterapist sana böyle bir şey önerdiğinde şey demedin mi, e, bunun normal aldığım verdiğim nefesten farkı nedir? Zaten ben bunu 24 saat yapıyorum, n ne fark edecek diye bir ön yargıyla yaklaştın mı?
<smacks lips> Eee, ilk başta evet yaklaştım. Eee, çünkü şöyle, yani, eee, ya bu kadar anksiyete yaşıyorum, gerçekten bir nefesle mi geçecek bu <scoffs> gibi düşüncelerim oldu. <chuckles> Yani, şöyle, eee, yani, sadece nefesle evet, belki de olmaz.
Hı hı. <chuckles> Gerçekten bir nefesle mi geçecekmiş? <chuckles> Bu arada lafını da böleceğim ama sadece bir nefes denilen şey de zaten insanın yaşaması için gereken en temel, eee, ger a, şeylerden birisi, yani, gereksinimlerden birisi. Sadece bir nefes deyip de küçümsüyoruz ama aslında daha fazlası tabii ki elimizin altında olduğu için fark edilmiyor.
Evet. Hı hı, kesinlikle. Yani, şöyle, ilk başlarda dediğim gibi ben de öyle düşünmüştüm ama tabii bazı şeylerin de tek nefes değil, hani, eee, pozitif düşünme, işte telkinler ve bu nefes yöntemlerini kullandığında gerçekten kaliteli bir, eee, hayata sahip oluyor insan bu noktada.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Hayat kaliten nasıl değişti o hâlde? Yani, egzersizle tanıştın. Evet, bir nefes alıp vermek seninle sana farklı bir etki yarattı. E? Günün sonunda toplama baktığımızda hayat kaliten nasıl değişti? Yani n ne farkı var?
Evet, evet. Hı hı. Ya şöyle, eee, ımm, ı ya solunum, eee, yollarım açıldı birazcık, yani, evet, yani, daha farkındalık, hani, nefes farkındalığı vardır mesela fark ederek nefes almak, eee, derin nefesler almak, burundan nefes alıp ağızdan vermek, eee, vücut vücuda daha çok, eee, ve daha düzenli oksijen girdiği için seni daha zinde yapıyor. Gerçekten yani çok daha zinde hissediyor insan kendini bu z nefes egzersizleriyle. <sniffs>
A. Evet. Evet. Evet. Peki günlük al alıp verilen nefesten farkı nedir? Mesela diyafram mı yoksa karın mı ne bileyim farklı bir metodu varsa o mu? Nedir günlük alıp, eee, verilen nefesten farklı? Yani tekniği nedir bu işin?
Hı hı. Anladım. Eee, şimdi i istersen önce en basitinden başlayayım. Eee, bu karın nefesi, eee, dediğimiz bir nefes türü var. Bunun için, eee, öncelikle, eee, eee, bir el bir e i ya, elimi karnıma koyuyorum. Eee, burnumdan derin nefes alıyorum ve karnımın hafifçe şiştiğini hissediyorum. Yani, burnumdan nefes alırken karnım yükseliyor ııı
Tabii. Hı hı. Nedir? Evet. Hı hı.
yukarı doğru içine oksijen girdiği için. Daha sonra da ağzımdan yavaşça veriyorum ve karnımın indiğini fark ediyorum.
Evet. Hı hı. Hı hı. Bu günlük alıp verdiğimiz bir nefes değil. Bu zaten bir nefes egzersiziyle başladığın em en temel basamak mı?
Evet. Kesinlikle en temel basamak. Öncelikle karın nefesi dediğim, eee, bu egzersizle, eee, başlamıştım ben de. Daha sonra işte bu hani, eee, az önce bahsettim ya, kar işte, karnım yükseldi ve indi. Daha sonra da bu basit hareket bile gerçekten sinir sistemimizi, ııı, sakinleştirmeye, eee, yarıyor. Eee
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Kaç defa yapman gerekiyor tam etkisini almak için? Sonuçta, hani, eee, 1 ilk defada olmuyordur herhâlde yoksa oluyor mu?
Hı hı. Evet kesinlikle güzel bir noktaya değindin. En az 3 tur, ııı, tekrarlamak gerekiyor bunu.
Turdan kastın nedir? Yani nasıl ha eee, orasını düşünmeliyiz?
Şöyle anlatayım, eee, burnumuzdan nefesimizi, eee, aldık, karnımız şişti, daha sonra nefesimizi verdik, bu 1 tur oluyor. Tekrar aldık verdik, eee, karnımızı indirdik, bu 2 tur oluyor. Eee, bu şekilde en az 3 tur yapmalıyız yani bunu, bu çok önemli.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. He he. Etkisini hissetmek için en az 3 tur yapmamız gerekiyor diyorsun. Peki şey var mı? Mesela böyle derin derin nefes almanın, yani, karnından karnından nefes almanın tansiyonu düşürme gibi bir etkisi falan oluyor mu? Maksimum ne kadar yapılmalı? Bir sınırı var mı?
Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, şimdi şöyle e, bunu istersen, eee, yani, ııı, insanın, n ııı, aslında ilk başlayanlar tabii, eee, 3'ü geçmemeli çok. Neden? Eee, çünkü, <sniffs> eee, oksijen vücudumuz çok oksijenle dolduğunda, ııı, baş dönmesi vs. de yapabiliyor. <smacks lips> Bir de özellikle işte astım, kalp rahatsızlığı, ımm, hamilelik ya da işte ciddi solunum sorunu olanlar, işte KOAH olanlar, ııı, vs. hani doktora danışarak yapmalı bunları yani. Çünkü, ııı, dediğim gibi oksijeni hızlı hızlı alıp, ııı, verdiğinde insan, ııı, baş dönmesi yaratıyor. Aslında bu çok normal hani başın dönmesi. Zaten ilk başladıktan sonra buna zamanla alışıyorsun.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Seninki nasıl olmuştu? İlk başta sende de ilk 3 nefesten sonra, ilk 3 karın nefesi diye belirtmek isterim, bir baş dönmen ya da bir böyle "Ne oluyoruz ya?" dediğin oldu mu?
Hı hı. Eee, tabii ki oldu. Çünkü, eee, ilk yapmaya başladığımda ben, eee, böyle ya arka arkaya nefes alıp verdiğimde, eee, o kadar çok başım döndü ki böyle ellerim ayaklarım uyuştu. Karıncam karıncalanmalar oldu. Çünkü aslında hiçbir zaman vücuduma o kadar, eee, oksijen takviyesi yapmamışım. Onu fark ettim.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ha.
Evet, eee, ama bu 1 hafta sonra, 2 hafta sonra geçiyor.
Anladım. Peki, böyle, aaa, ne kadar süredir nefes egzersizi yapıyorsun bu arada?
Ben 1 yıldır, ııı, düzenli olarak yapıyorum.
Hı hı. Sabah uyanınca mı yapıyorsun, gece uyumadan önce mi? Nedir bu işin ilmi? Ya, en azından 1 yıllık 1 yıldır yapan kişi için.
Hı hı. E evet. Şöyle, aaa, aslında, ımm, herkesin, eee, kendine uygun, eee, tercih ettiği, ya da boş, ııı, vakitlerinde, eee, yapabileceği zamanlarda da, hani, eee, yapabiliyorum ben bunu. Fakat, eee, benim genellikle tercih ettiğim zaman gece uyumadan önce.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Peki neden gece uyumadan önceyi tercih edersin ki?
Çünkü ben bunu Hı hı. Çünkü ben, eee, gece daha rahat bir uyku, ııı, uyumak için, eee, daha, böyle, z eee, zinde uyanmak için bunu hemen gece uyumadan önce yapıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hıh.
Çünkü u uyandığımda sabah kendimi daha dinç, daha zinde hissediyorum ve çok daha rahat uykuya doyil dalıyorum bunu uyumadan önce yaptığımda.
Hı hı. İlk denediğinde de mi böyle oldu yoksa zamanla mı bunu kazandın?
Eee, ilk yapmaya başladığım andan itibaren bunun etkisini gördüm diyebilirim. Yani, uykuya çok kolay, eee, dalabiliyordum.
Ha ha. Anladım, anladım. Şeyi merak ettim mesela stres mi anksiyete mi kaçırdıysam özür dilerim. Bu 2 kavramdan birini kullanarak, ııı, içinde bulunduğun başlama sürecini tarif ettin. Peki m m mesleğin neydi? Yani, neden, ııı, böyle b bu durumla savaşırken? Aslında öncelikle şunu merak ediyorum, böyle bir durum vardı ve bunu yenmek istedin ve sonra nefes egzersizini keşfettin. Hani, hangi durumlarda öneriyorsun? O oraya değinmek istiyorum aslında, özeline girmeden.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, Evet. Elbette. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Iıı, anladım. Iıı, şöyle, ııı, şimdi özellikle, ııı, s ııı, s s stres, uykusuzluk, ııı, sınav, ııı, stresi özellikle, ııı, bu gibi durumlarda, ııı, ben, ııı, başa çıkamıyordum çok. Yani uykusuzluk problemim vardı, çok stresli bir insandım. Iıı, sınav zaman
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kötü kötü rüyalar da görüyor muydun stresli stresli rüyalar? Hı hı.
<tsk> Kesinlikle kesinlikle. Yani, uykuya dalamıyordum, ııı, uykuya daldığımda da kötü rüyalar görüyordum stresli.
Uyku kaliten düşüktü yani.
<tsk> Evet kaygılı bir insandım. Iıı, bir uzman, ııı, bana bunu, ııı, nefes egzersizi, ııı, yaparsan aslında daha, ııı, konforlu bir hayat sürebileceğimi söyledi ve öyle başladım. Iıı, ama dediğim gibi, yani, birçok yöntemler var. Iıı, az önce sana anlattığım, ııı, karın nefesi de bunlardan biri. Ama bunlar dışında birçok yöntem de var.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Diğer yöntemler nelerdir? Mesela sen gece uyumadan önce karından nefes egzersizi yapıyorsun anladığım kadarıyla. Gün içinde yaptığın işte diyafram olur ya da farklı bir şey varsa işte 4- 4- 4 kutu nefesi gibi öyle örneklerin var mı?
Hı hı. Tabii. Elbette. Iıı, aslında ben de tam ona değinmek istiyorum. Iıı, en önemli, ııı, tekniklerden biri ve en etkili tekniklerden biri de kutu nefesi olarak bilinen, ııı, dört dört dört dört yöntemi. Hemen anlatayım. Şimdi şöyle oluyor bu, 4'e kadar sayarak, ııı, nefes alıyoruz, daha sonra da 4'e kadar sayarak nefesi tutuyoruz, sonra yine 4'e kadar sayarak nefesimizi veriyoruz.
Hı hı. O nedir? Tabii. Hı hı. Hı hı. Denemek ister misin?
Iıı
Burada bana göstermek ister misin? Nasıl bir deneyim? Ben de deneyimlemek isterdim.
Tabii ki, ııı, şimdi, ııı, ımm, 1, 2, 3, 4 Bu süre boyunca nefes alıyorum.
Hı hı.
Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4 şu an nefesimi ve nefesimi tutuyorum. <inhales> Daha sonra 1, 2, 3, 4 saniye boyunca da nefesimi veriyorum.
Hı hı.
<tsk> İşte böyle.
Öğretirken de etkisi oluyor mu? Yani şu an
Hayır.
Konuşarak nefesini tuttun verdin yine de o vücudunda değişiklikler oldu mu?
Yani açıkçası ben uzun süredir yaptığım için artık o değişiklikleri çok hissetmiyorum. Ama mesela bunu ilk, eee, defa deneyen birinin vücudunda birçok değişiklik olabilir. Eee, ama bu egzersiz mesela özellikle düzenli ritim, eee, sağlıyor, eee, kalp atışlarını dengeliyor ve daha iyi, eee, odaklanmamızı ve zihnimizi daha iyi, eee, toplamamızı sağlıyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şeyi merak ettim, hani, artık ııı, bu işin ustası olduğun için diyeceğim hani yap böyle yaptığında çok etkisi etmiyormuş ya. Yapmadığında etkisinden uzaklaşıyor musun? Evet, ya artık yapmak senin rutinin ve yapmak sende bir şeyi değiştirmemiş gibi algılıyor ki bahsettiğin gibi çok şeyi değiştiriyor. Peki yapmadığın da durum nedir? Ne yeniden kaygılanıyor musun?
<chuckles> Evet. Hı hı. <smacks lips> Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. <smacks lips> Eee, kesinlikle kaygılarım artıyor. Iıı, yani yapmadığımda, bir gün yapmamıştım mesela. Vücuduma böyle daha az oksijen girdiğini düşünüyorum ki öyle zaten. Eee, daha böyle, eee, anksiyetem yükseliyor, daha kaygılı oluyorum, daha gergin oluyorum. Eee, o yüzden, ya o gün daha böyle kendimi stresli hissediyorum ve zinde hissetmiyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, eee, <chuckles> bi daha başka yapmadığın bir gün oldu mu yoksa o bugünü yapmadığın için hemen nelerin olduğunu fark edip artık hep yap yapıyor musun? Hiç fire verdiğin oluyor mu?
Hı hı. Ya hiç fire verdiğim olmuyor açıkçası. Artık bir rutin olarak oldu benim için bu. Eee, hani nasıl, ııı, işte, eee, geceleri belli bir rutinim vardır benim. İşte pijamalarımı giyerim, eee, lavaboya giderim vs. Bu da o rutinlerden biri oldu aslında. Direkt yatağa yattığımda otomatikman, eee, direkt bunu, nefes egzersizimi yapıp hemen uykuya dalıyorum. <sniffs>
Ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzelmiş, çok kaliteli. Be benim için çok güzel bir egzersiz de içeren çok güzel bir iletişim oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Eee, ben teşekkür ederim. Bir de şunu söylemek istiyorum ki yani bu bu egzersizleri günlük, eee, rutine dâhil edildiğinde bu egzersizler, yani hem bedensel, eee, hem de zihinsel olarak gerçekten çok faydalı olacaktır. Eee, yani buna ek olarak da bazı, işte, nefes uygulamaları, çeşitli nefes uygulamaları ya da yönlendirmeli, eee, meditasyonlar bu nefes egzersizinin dışında da bu pratiği destekleyebilir. Yani, eee, her zaman şunu söylerim, yani nefes her zaman, eee, yanımızda, tek yapmamız gereken, eee, ona biraz dikkat vermek.
Tabii lütfen. Hı hı. Hı hı. Çok teşekkürler bilgilendirdiğin için. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Baybay.